Sim, aí seria um tempo que você teria pra pensar Exatamente. E realmente ver se aquilo e outra também sugestão seria colocar vai você vai comprar? Põe no carrinho. Põe no carrinho, porque aquele momento você quer aquilo, mas depois você acha aquilo que não tem nada a ver aquilo com você.
Eh, compra ou não compra, né? É, não tem nada a ver, exa nossa, quantas vezes, né. É que olha só, eu tenho ainda a facilidade aqui nos Estados Unidos de devolver, se quiser. Pen você pensa que eu devolvo? Eu não devolvo. Eu não devolvo, porque eu fico com dó de devolver.
Eham. Exatamente. É, isso é bom também. Verdade? Não, não, aí não, não pode! Tem que devolver você não ainda mais que não usa, né, e e não vai poderia estar ali de cria um crédito e
Uhum. Exato, compra uma coisa que você realmente precise, né. É, uma loucura isso, é um vício assim, mas é
e preci exatamen É, não pode aumentar, não pode tem que, né você tem que trabalhar nisso agora, eh, o eu acho que o f f fato de você saber que você o que você sente, o que que você tem passado, né, com isso, já é muito importante, eh, de assumir: "Ah, eu não estou bem desse lado, sabe. Eu preciso melhorar.", já é muito legal, eh, que você tenha essa consciência, né. Então, eh, eu acho que pedir ajuda também é algo importante até para o marido, né. Conversar sobre isso que eles, né, eles não gostam. <chuckles> Ele não vai gostar, lógico, a hora que você chega falar.
Nossa, ele ele ele fica muito chateado, porque ele fala: "De novo? Mas que que é isso? Que bobagem, que coisa feia, pra que que você comprou isso?" Nossa, mas ele tem razão.
É. É: "Você não precisa. Pra quê?" Exa é, então é, ele tem mas, assim, talvez, eh, ele acolher, né. E conversar e falar: “Olha, vamos lá, vamos ver. Isso aí não tá legal”, né. E seria uma, né, uma boa também, se você, né, conseguir. E e eu acho que é isso. É ma é muito é m é é mais complicado do que, né, realmente parece. Assim, falando, tem tem muitas coisas envolvidas, mas, eh, é fácil. Tem que trabalhar, né. Eu acho que tem que começar. O importante é começar e não desistir, né. E e tomar uma posição aí. Um eh começar 24 horas sem comprar. 48 horas sem comprar.
É, e aí vai, né. O primeiro passo, né.
E o cartão. Primeiro passo: eh, é um trabalho, né. E talvez demore um pouquinho, mas espero que você consiga sair disso e é, né eu, hum, desculpa, eu não te ajudei muito, mas <chuckles>
Uhum. Ajudou sim. Eu queria até te agradecer você ter me ouvido. Foi ótimo. Muito, muito, muito obrigada, viu?
Eh